Mm, pues la verdad que sí, que hace unos meses me he mudado a una nueva ciudad, un nuevo país en realidad. Y sí, <chuckles> sí, y bueno, al inicio fue todo normal, todo bien, pero, pues ahora como que estoy, pues, un poquito más, em, pues con varias cosas, ¿no? Muy trabajo, em, mm, nuevas responsabilidades, eh, comparto la casa con otras muchachas. Y bueno, claro, ahora pensando en este detalle, ¿no?, en el hecho de que, bueno, al inicio éramos 2, ahora somos, mm, más, somos 4 y, pues, compartimos el baño, ¿no?, <chuckles> entonces, eh, tal vez una esté en el baño. Entonces, justo cuando yo quería meterme, eh, uh, meter entrar al baño, pues, la otra muchacha quiere entrar y yo sé que me dem me suelo demorar un poco en el baño. Entonces le digo: "Okey, pasa, entra". Y justo en entre lo que ella entra, yo digo: "Ay, un ratito, me echo estos 5 minutos". Y creo que esto contribuyó de alguna manera, ¿sabes?, a eso, ¿no? Porque entre lo que tengo que esperar, pues, ¿qué hago? ¿No? No me quedo parada ahí haciendo cola, sino que me voy a la cama, me voy a mi cuarto y digo: "Ay, 5 minutos y ya ya va a salir tan ella ya va a salir rapidito". Y, pues, luego de ahí ya me da pereza. Oigo que sale, pero igual ya estoy en la cama, ¿no? Ya, la cama, ya me ya ya me atrapó la cama, ¿no? <laughs>
Oh, okey. Ajá. Oh. Claro. Ujú. Ah. Claro, seguramente. Eh. Te quedaste en la cama. Claro, y ya ya no tienes ganas de salir.
Ujú.
Y ya después cuando vas a volver a intentarlo otra vez lo mismo, me imagino.
Eh, sí, más o menos, o o como estoy ya entre dormida y despierta, como que no o sea, ya entró otra persona o ya o ya estoy demasiado débil, ¿no?, demasiado débil como para levantarme de la cama. Sí, creo que eso ha contribuido de alguna manera, el hecho de que, claro, este, somos varias en la casa y y, pues, eh, suelo dejarles pasar antes porque me demoro. Sí, hay solo un baño.
Oh, claro, bueno, lo entiendo. Ujú. ¿Y hay solo un baño?